Ah, das Arbeiten selber. Also, ich arbeite keine 8, sondern eher so 10, manchmal 12, 13 Stunden pro Tag und dann bin ich auch halt ja.
Mhm. Boah, ja, das ist extr mhm. Das ist wirklich sehr viel, natürlich. Ähm, weil klar, wenn wir noch 8 Stunden schlafen, dann noch 12, 13 Stunden arbeiten, du musst dich auch irgendwie fertigmachen und auch irgendwann wieder ins Bett gehen, essen, keine Ahnung. Klar, da bleibt nicht viel Zeit für Freunde und Familie, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Wäre es denn möglich, dass du deine Arbeitsstunden ein bisschen minimalisierst?
Ach, ich bin selbstständig. Also, me mein Lohn, mein meine Arbeit, das hängt halt von der Zeit ab, die ich da e reininvestiere, und ich bin in ja, relativ f früh dran, also in den ersten Schritten, außerdem muss ich viel Arbeit reinstecken.
Mhm. Hm.